เขาแบบว่า มีความสำเร็จในจุดนั้น เขาผ่าน แล้วเขาเหมือนเล่าในส่วนที่เขา ที่สำเร็จอย่างเดียว แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาผ่านมาได้ยังไง ซึ่ง ใช่ บางทีอะครับ ใช่ เราเห็นบ่อย ๆ อะ เราก็รู้สึก เอ๊ย! ทำไมเราแบบไม่สำเร็จ เขาบ้างนะ เออ เขาก็อายุไล่ ๆ กับเราอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีมันก็มีความคิด เราเสพสื่อนี้ไปเรื่อย ๆ เราก็แบบว่า รู้สึกว่า น้อยใจหรือว่ามีความกดดันในตัวเองมากขึ้นอะครับ แล้วทีเนี้ยมันเกิดเป็นผลเสีย อืม
อ๋อ อะฮะ ขั้นตอนยังไงบ้างใช่ไหมครับ? คืออวดแต่ความสำเร็จ <chuckles> อะฮะ อะฮะ อืม เพราะว่า อือฮึ ครับผม ไอ้การเสิร์ฟ เสพสื่อ แล้ว
ครับผม
เรื่องเดิม ๆ อะ แล้วพอเรา มันรู้สึกว่า เราโดนตอกย้ำในเรื่องของความรู้สึกไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับผม? อ้อ เออ ๆ ครับผม
ใช่ครับ ถูกต้องเลย ถูกต้องมาก ๆ คือเหมือนเราโดนตอกย้ำไปเรื่อย ๆ อืม
แล้วบางทีไอ้ที่เรา เอ๊ย เราเลื่อน ๆ อยู่เนี่ย เราจะไม่ดูมันยังไงมันก็เข้าตา มันก็ผ่านไปเจออยู่ดี ใช่ ๆ ๆ โอเค โอเคครับผม แล้วไงต่อครับ?
มันก็ไม่ได้ มันก็เข้าตา ใช่ครับผม ซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้ว คือแบบว่ามันมาตอกย้ำเรา กดดันเรา เรา มันส่งผลในการใช้ชีวิตแบบว่าเราคิดว่า เอ๊ย! เราจะทำยังไงดี?
อืม ๆ ๆ ครับผม
คือ ค เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาอะ กว่าที่เขาจะสำเร็จเป็นยังไง คือความสำเร็จมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้ว ใช่ไหมครับผม? แต่พอเรามาเจออย่างเงี้ย เราก็แบบว่า เฮ้ย! เมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จ เราก็มากดดันตัวเองอีกครับ เราก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตไม่มีความสุข อืม แล้วทีเนี้ยผมก็รู้ เริ่ม รู้ตัวแล้วว่า แบบว่า เอ๊ย มันไม่ได้แล้ว เราจะแบบว่าสนใจแต่สื่อไม่ได้แล้ว เราต้องกลับมามองตัวเองว่า จริง ๆ แล้วอะ บางทีอะ ความสุขของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกัน กว่าที่เขาจะสำเร็จได้อะ เขาผ่านอะไรมาบ้าง เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ? เราก็เลยเริ่มกลับที่จะมามองตัวเอง เราเริ่มเลยอย่างแรกเลย เราลดการใช้ social เพื่อที่จะ อืม รับส่วนเนี้ยน้อยลง อืม
อา อะฮะ ใช่ ๆ ใช่ครับ ๆ อืม นั่นน่ะสิ อะฮะ โอเค แล้วงี้ คุณแก้ปัญหายังไงเอ่ย? อา ๆ ๆ อืม โอเค ใช่ครับ เออ อา อา โอเค เพราะว่าแน่นอนแล้วคุณ หลังจากคุณผ่านมาคุณก็รู้สึกได้ว่า อะ ไอ้สื่อที่เรารับจาก social เนี่ยมัน มันเยอะจนทำให้เรารู้สึกไม่ดี ก็เลยตัดสินใจเนี่ย แก้ปัญหาก่อนเลยที่สาเหตุที่คุณคิดถึงถูกต้องไหมครับ? อา แล้วงี้มี มันมีผลที่ตามมาต่อจาก ไหมว่า คุณได้อะไรมาบ้าง อา ๆ โอเคครับ
ครับ อืม ใช่ ใช่ครับผม แล้ว โอ้! มีแน่นอนครับผม ผมรู้สึกว่า พอเรา แบบว่าได้อยู่กับตัวเอง แล้วเข้าใจตัวเองแล้วอะ เหมือนเราไม่กดดันตัวเองมากเกินไป เราก็ใช้ชีวิตในแบบของ เรา แนวทางของเรา เราอยากที่จะประสบความสำเร็จ แต่ว่าเราก็ ทำตาม ในวิถีของเราอะครับผม เราไม่ต้องแบบ เราต้องแบบมีกฎเกณฑ์ว่า ฉันต้องเป็นเหมือนคนนี้ ต้องทำให้ได้แบบคนนี้ เราก็ใช้ชีวิตของเราไป มันจะสำเร็จได้ ก็ขึ้นอยู่กับเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขา อาจจะดูได้เป็นแนวทาง แต่ว่าเราก็ไม่ได้ยึดเขา อะไรขนาดนั้น อืม
อืม อ๋อ อือฮึ ครับ เออ ๆ ๆ ครับผม อืม ครับผม งั้นก็แสดงว่าเวลาที่แบบว่า ไม่ว่าจะคุณหรือ ว่า
ครับ

ก็ ผมก็ ค มองว่า ถ้าเราเลือกได้อะครับผม มัน มันมีประโยชน์ แต่ว่ามันต้องอยู่ที่เราด้วยครับว่า เราจะเลือกใช้มันยังไง? อืม ถ้าเราใช้ แบบดี ๆ ก็ดี ๆ ไป อืม
มันก็ดี อืม ครับ เออ ๆ ๆ <sniffs> ครับผม อืม เอาเข้าจริง ๆ แล้ว คือ ด้วยการ เรื่องของการพัฒนา หรือว่าการก้าวไปข้างหน้าเนี่ย การที่เราใช้สื่อดิจิทัล หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย เรา เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้แน่ ๆ <laughs> ถูกต้องไหมครับ? แต่การที่เราจะไป จมอยู่กับมัน หรือว่าใช้มันจนมากเกินไปเนี่ย มันก็ไม่ดีกับร่างกายเราอีก เราต้องหาจุดลงตัวที่เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละคน ในการใช้ของแต่ละคนให้เจอ อืม แต่
อืม ครับผม อืม ใช่ครับ ปฏิเสธไม่ได้ อืม ใช่ จุดบาลันซ์ ครับ อืม ใช่ คือต่างคนมันก็มีแบบ
การแบ่งเวลาที่ เออ ที่มันต่างกันน่ะครับ ผมว่า อืม
วิถีการใช้ของตัวเองแล้วกัน ครับ เราก็ต้องปรับกันไป ใช่
อย่างคุณเจอแล้วเนี่ย อย่างน้อย ๆ อะ คือมัน แล้ว แล้วคุณทำได้ด้วยเนี่ย มันสร้างแต่ ผลดี ให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลา การอยู่กับครอบครัว สุขภาพดีขึ้นเวลาออกกำลังกาย การพักผ่อน แค่ ดีขึ้น แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่า คุณ อยากจะแนะนำให้กับคนอื่น ทำวิธีเดียวกันกับคุณไหม?
ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ อืม โอ้โฮ! <tsk> ผม ถ้าแนะนำได้นะ ผมก็แบบว่า เออ เราอาจจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เราอาจจะลด
ฮะ!
ลดแบบการใช้ลงก่อน บ้า ไม่ อาจจะแบบว่า ลดการเสพสื่อก็ได้ แล้วก็ ควรที่จะเสพสื่อที่มีคุณภาพ เราไม่ควรที่จะแบบว่า ไปเสพสื่อที่แบบว่ามันกดดัน แล้วทำให้ชีวิตเราอะไม่มีความสุข คือเราดู
ครับ เออ ๆ อ อืม จริง ๆ เนาะ แค่การ คัด กรองเรื่องราวที่เราจะรับเนี่ย เราก็รู้สึกแบบว่า จ จัดการชีวิตได้ดีขึ้นแล้วอะ
อืม ใช่ ใช่ครับ คือเราเล่นน่ะ เราต้องการ หาความสุขจากมัน เรา แล้วทำไมเราถึงต้องไปหาความทุกข์จากมันล่ะ? เรา ทำไมเราไม่หาความสุขล่ะ? อา ใช่ไหมล่ะครับ? เออ ก็ ใช่ครับผม
อืม จริง อืม ถูกต้อง ๆ ใช่เลยครับผม ใช่ คุณสรุปได้ดีมากครับข้อนี้ <chuckles> แค่พูดประโยคมาเนี่ย คือเห็นภาพในการใช้สื่อ ไซ้ สื่อดิจิทัลเลยครับ <chuckles>
เออ ใช่ครับ เราหาความสุขจากมันดีกว่า อย่าไปเอาความทุกข์เข้าตัว เพราะว่าทุกวันนี้มันก็ทุกข์อยู่แล้ว เราก็ใช้เวลาให้ดีที่สุด อืม <sniffs>
อืม <laughs> ถูกต้องเลยครับผม โอเค ๆ โอเคมาก ๆ เลยครับวันนี้ ขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ นะครับผม
ครับผม